Ja, ich kann es tatsächlich nicht so ganz deuten, wie die Reaktion ist, aber ich habe das Gefühl, sie ist auf jeden Fall nicht so ganz, hm, dass also, ich glaube, ich merke, dass vielleicht die beste Freundin das nicht so gut nachvollziehen kann, weil sie ist 'n sehr, sehr geselliger Mensch. Sie ist fast jeden Tag mit Leuten, sie hat Phasen, dass sie jeden Tag noch mal kurz verabredet. Und, äh, sie braucht das auch richtig, weil sonst fühlt sie sich zu einsam. Ähm, klar, sie braucht auch mal 'n Tag alleine. Aber bei mir ist das dann natürlich sind das viel längere Phasen, wo ich halt, wenn ich beruflich auch unterwegs bin und so, dann die Tage dazwischen einfach für mich brauche oder halt, ja, auch einfach nicht kann, weil ich Sachen erledigen muss. Ähm, da merkt man dann schon, dass wenn ich das erkläre: „Ja, ich habe das einfach so gebraucht“, dass dann: „Oh okay“ kommt und es wird natürlich akzeptiert, aber man merkt, die Person ist vielleicht 'n bisschen enttäuscht davon, dass ich so lange nicht das Bedürfnis hatte, ähm, ne, äh, mit Freunden was zu machen. Aber das liegt ja gar nicht an den Freunden, sondern wenn ich mal so 'ne Phase habe einfach daran, dass ich das so brauche oder es einfach echt nicht gepasst hat und ich habe auch letztens, hm, 'ne Einladung abgesagt zu 'nem ganz, ganz großen Geburtstag, ähm, von einer also von von der Chefin von einer Show, wo ich, äh, singe und ich glaube, das wäre auch toll gewesen, wenn ich da gewesen wäre. Da waren ganz viele wichtige Leute auch eingeladen und sie zum Beispiel hat echt dreimal nachgefragt: „Ja, wieso bist du jetzt nicht gekommen?“ Und ich dachte so: „Oh Gott, mach's mir doch nicht noch unangenehmer.“ <laughs> Weil für mich war das halt schon so 'n 'ne blöde Phase leider emotional und es ging halt gar nicht und ja, ist natürlich dann echt unangenehm, wenn die Leute dann dreimal nachfragen.
Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Ja, ja. Das das kann auf jeden Fall sehr unangenehm sein. Ich glaube, ganz wichtig ist da einfach klarzustellen: „Hey, es liegt grade wirklich nicht jetzt“ gut bei der, äh, Chefin oder wie auch immer wahrscheinlich nicht, aber bei Freunden und Familie liegt's wahrscheinlich wirklich ganz wichtig da dann zu sagen: „Hey, es liegt grad nicht an dir. Ich brauche das für mich.“ Und ich glaube, dann ist es da auch wirklich wichtig zu sagen: „Ich nehme mir diese Zeit, auch wenn andere es grade vielleicht irgendwie blöd finden.“
Ja. Mhm. Ja. Ach, ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und für die Tipps. Das war sehr hilfreich und hat gutgetan.
Sehr gerne. Ich danke für dir für deine Offenheit.
Danke, bis